Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Una bella domenica tranquilla. Da te?
Ciao, come va? Sì, sono d'accordo, tutto a posto.
Mh. Mh. Mh. Ho ultimamente ho visto un po', mhmm, ho rivisto un po', diciamo, le mie abitudini perché comunque ho trovato una nuova passione che sto sto praticando e quindi richiede disciplina, no?
Okay.
Ehm, qui in un certo senso ho, mhmm, come dire, sviluppato la la l'abitudine appunto a rispettare gli impegni che mi programmo per me, no, come magari
Certo. Okay, okay, molto buono. Ti fai tipo una lista la mattina? Come fai? Come ti organizzi?
Eh no, no, no, no, dovrei forse, però non non non sto facendo così a tal punto. Vorrei iniziare ad essere anche più schematico, quindi sì, devo lavorare ancora su altre cose tipo, però tendenzialmente, mhmm, sto iniziando ad essere più disciplinato con gli orari, quindi, uhm, lavoro, impegni sempre legati al lavoro, poi stesura di tutti i dati, insomma, che raccolgo durante la giornata per quello che è il mio lavoro, e c comunque faccio, u un mestiere che comunque richiede disciplina, no, quindi mi alleno e questa cosa comunque la sto facendo con più costanza. Quindi diciamo che è diventata sì, è diventat più un'abitudine, che anche se mi non mi va di farlo, okay, lo faccio, quindi, ho l'abitudine anche a forzarmi a portarla a termine.
Okay. Okay. Certo. Okay. Bene. Mh. Ti ha aiutato. Okay. Okay. Certo, ti sei tipo anche regolarizzato con gli orari, intendi anche questo?
Nì. Sto lavorando su questa cosa però sì, s durante la settimana almeno sì, poi durante il fine settimana un po' meno, però vabbè, ci può stare.
Okay. Vabbè, certo, durante il fine settimana comunque uno tendenzialmente riesce a stare anche un po' più tranquillo, a fare anche un po' più magari cose che ci piacciono.
Esatto, esatto. Quindi, ti direi che comunque, mhmm, uhm, aver trovato, diciamo, un impegno lavorativamente parlando, personale, quindi un obiettivo mio personale, mi sprona ad avere abitudini sane, no, quindi abitudini che mi possono migliorare Sì, sì. Tu per esempio c'hai un'abitudine che ti ha cambiato la vita?
Okay. Certo. Beh, è bellissimo. Ottimo. Allora, secondo me, tante piccole abitudini. Ad esempio, uhm, da un annetto a questa parte, uhm, ho come abitudine, ho preso il fatto di, uhm, prendermi più tempo, diciamo, per prendermi cura di me stessa. Quindi, tendenzialmente prima per fare le cose lasciavo un po' da parte comunque uhm, a parte le cose proprio base che dici, comunque mi lavo, e mi preparo comunque per uscire per fare le cose, invece ora ho integrato a mhmm, il il prendermi più tempo per me, cioè solo anche solo tipo la skincare, o proprio anche sotto la doccia ho preso molti più prodotti, tipo faccio comunque le maschere capelli, quindi mi prendo proprio me le prendo molto più con calma. Devo dire mi ha aiutato molto, cioè è stato molto terapeutico.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Fantastico.